¿Tú cómo manejas las críticas sin ponerte a la defensiva?
Pues, está bien canijo, porque, yo <chuckles> Yo me puedo poner a la defensiva muy fácilmente. Pero me gustaría contarte una anécdota que me sucedió.
Claro, está está difícil, está difícil. <chuckles> A ver.
Y esto fue en un trabajo, ¿no?, eh, pues, ya me contrataron, ya llegué, y resulta que tuve mucha química con mi jefe y, pues, ya traía yo como mucha experiencia referente al puesto, pues, atención a clientes, eh, manejo de objeciones, eh, pero también esto de la experiencia al cliente, sobre todo hacer bases de conocimiento, eh, preguntas y respuestas para el cliente, o sea, ya tenía como toda esa experiencia, ¿no? Entonces, mi jefe empieza a apoyarse en mí, ¿no?, como de: "Oye, ayúdame con con a vaciar esto en la base de conocimiento, ¿cómo ves?, ¿sí creamos aquí, sí creamos allá? O luego me decía: "Oye, fíjate que me están pidiendo métricas". Y yo le decía: "Pues, ármate u ármate un archivo, y q y lo vaciamos todo manual, y después le dices a ChatGPT que te que te saque la gráfica de los porcentajes de abandono y de". Entonces así empezábamos a hablar ¿no? Y, este, y de repente, pues, resulta que mis compañeritos se sintieron muy ofendidos.
Okey, okey. Ujú. Ah, caray, ¿y por qué?
Ajá. Porque, eh, mi jefe me habló y me dijo: "Oye, quiero decirte una cosa, va a haber una reunión, porque, pues, ellos están muy ofendidos". Entonces, me empecé a reír y le dije: "Ya lo había notado, este, porque cuando". Haz de cuenta que le preguntaban: "Oye, este, ¿cómo se hace esto?". Y mi jefe volteaba y me hablaba a mí, y me decía: "¿Cómo se hace?". Y ya yo le decía: "Ah, bueno, pues, es así, así y asado". Y ellos se enojaron muchísimo, ¿no? Entonces
Ah, o sea o sea- o sea, se se se estaban enojando porque estabas empezando a figurar, porque el jefe te daba juego y ellos se sentían, este, pues, ahora sí que, pues, se puede decir, por envidiosos, ¿la envidia podría ser?
Ajá. Exacto. Ujú. Pues, sí. Y hablé yo con mi jefe y le dije: "Mira, ah, o sea, si ellos se sienten así, está bien". Le dije: "Yo por eso cuando tú me pedías: 'Oye, habla con ellos', yo te decía: No, yo no voy a hablar con ellos, mejor habla tú", ¿no? Porque, pues, no era mi puesto, o sea, mi jefe me lo pedía de favor, pero ellos lo tomaban como muy a mal, ¿no? Y total que se hace la reunión <chuckles> y empiezan a decirme así de cosas: "¿Sabes qué?, lo que pasa es que estás tomando atributos que no te corresponden y, pues, aquí todos somos". Y usaron la palabra de: "Aquí, todos somos gatos". Y yo así de: "Cha, no". <laughs> Y yo dije, pues, si hasta en gatos hay clases, ¿no?, pero bueno. <laughs>
Ujú. Ah, caray. Así es, yo yo yo yo soy gato de Angora, hágole. <chuckles>
<chuckles> Y ya, pues, empezaron cosas así a decirme ¿no? Muy similares como, em: "Tú tú te estás tomando atributos, eh, nos molesta mucho que que que est que est estés haciendo esto, que estés haciendo lo otro, y demás", y ya, los escuché, ¿no? O sea, yo por dentro me quemaba, o sea, yo ya quería despotricar, ¿no? Pero
Ujú. Sí, de decirles decirles cuántas son 5. A ver, para que Sí.
Exacto. Pero respiré, respiré y y les dije: "Okey, agradezco mucho lo que me están diciendo, em, no estoy de acuerdo, sin embargo, no voy a minimizar sus sentimientos". <laughs>
Así es.
"Porque, si ustedes se sienten así, pues, algo está pasando, ¿no? Pero quiero explicarles, pues, lo que sucede, ¿no?". Entonces, ya empiezo como a explicarles: "Eh, a ver, eh eh, mi j mi jefe me está pidiendo esto y el otro, él me lo pidió, eh, cuando me pide, y yo hago esto, él me lo pidió". Ahora, este, pues, ya empecé así. Pero eso como que no lo satisfacía, ¿no? Y había un chico en particular es que ya ni siquiera me puedo acordar qué me decía o qué me dijo, pero tenía como una postura con tintes machistas muy marcado, muy, muy marcado.
Ah, o sea, como que t o sea, tú que eres mujer y que no sé qué, no, aquí no vas a decir, que, eh, lo que se viene a hacer y demás, a mil
Ajá. Ujú. Pero muy pero muy disfrazado, o sea, es que era muy notorio, pero al mismo tiempo exacto. Pues, sí, esa es la palabra pasivo-agresivo, exactamente. Pero se notaba que su contexto era por el género.
Así medio pasivo-agresivo, así que jugaba. Ah, qué mala onda.
Ujú. Entonces, este, pues ya, yo también les dije sus cosas, ¿no?, eh, les dije: "A ver, es que esto es un trabajo en equipo y ustedes no han querido participar como equipo, o sea, eh, mi jefe les está pidiendo que documenten, que hagan, que propongan". Porque ellos, me dijo mi jefe que le dijeron: "Es que lo que ella hace, nosotros lo podemos hacer". "A nosotros no nos nos no a nosotros no nos has, eh, pedido proponer cosas, pero lo podemos hacer". Entonces, mi jefe les dijo: "Okey les voy a pasar un archivo y vayan lo que lo que vayan notando, lo van vaciando ahí, eh, lo ponen como, em, necesidad y propuesta para cubrirla", ¿no?, este, ¿sabes cuánto tiempo duró vacío?
Mm. Y, pues, y propo Claro ¿Cuánto tiempo?
Toda la vida, toda la vida. Nunca lo llenaron. No hicieron nada, nada.
Ah. No, pues. Oye, y y-y en esto, este, en esa historia fíjate que tú te pues te quemabas las habas como dicen, ¿no?, para responderlas y decirle cuántas son 5 y y que respiraste ahí profundo. Justamente, ¿qué pasos prácticos como el de respirar que compartías ahorita, tú, por lo general, sigues para no responder a la defensiva así en caliente? Sino, ¿tienes alguna frase? Ahorita hablabas de la técnica de respirar. Eh, pero, ¿au alguna otra frase que también uses para ahora así que para no irte de 0 a 100 así e e en caliente rápido y responder a la defensiva? ¿Qué qué es lo que haces generalmente?
Eh. Mm. <chuckles> Claro. Escuchar, trato de escuchar, y hago como una pausa para tratar de razonar lo que me están diciendo. Porque si contesto, como dices, en caliente, eh, pues, nunca vamos a llegar a nada, ¿no?, por ejemplo, en ese
Sí, te te te vas en caliente, te vas más por la víscera generalmente, ¿verdad?
Mm, mm. Y yo tenía muchas ganas de decirle de todo, pero también no iba a romper al equipo, porque, pues, también es m mi trabajo, ¿no?
Claro.
Y y les dije: "Tan desinteresadamente hago esto como que les digo que yo me voy a ir, ¿no?, <chuckles> o sea, mi jefe ya sabe que es mi último mes, y lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por él, ¿no?, porque sé que le están cargando la mano, porque sé que la empresa no quiere gastar en personal, y porque él ha sido muy buena onda conmigo, y no veo como por qué no lo deba yo de ayudar".
Órale. Así es, así es. Oye, y y y y en este contexto de de, pues, cómo estás empezando a manejar las críticas o has aprendido a manejar las críticas, y y ¿tú has aprendido a distinguir entre una crítica constructiva y una que es injusta o agresiva? ¿Qué haces en cada caso y y cuáles se son esos factores que tú dices: "Mira, esta sí es una crítica t constructiva, esta la verdad es injusta, o nomás quiere, este, eroso erosionar mi mi integridad o mi dignidad"? ¿Cómo tú distingues? Y en cada caso, ¿qué es lo que haces?
Ah. Pues mira, si afecta mi dignidad, o sea, ya. De entrada, es cero constructiva. Y te voy a poner un ejemplo, de algo que me pasó, justamente, en este trabajo, en el que estoy ahorita. Em, híjoles, que ya, vuelvo a decir, ya me voy muy pronto, gracias a Dios. <laughs> Eh, yo falté, falté 1 día. Eh, no avisé que falté, pero al día siguiente Eh, bueno, no avisé que iba a faltar, pero al día siguiente, eh, presenté mi comprobante, ¿no?, médico. Y que el reglamento de la empresa, establecía, que sí tenías que avisar, pero que tenías que presentar el comprobante. Pero su reglamento, pues, es ambiguo, ¿no? Porque no dice que que la excepción de uno eh, extingue el otro, <chuckles> ¿no? Entonces, no no, o sea, no lo especifica, así de: "Si no avisas, es injustificada. Si no traes justificante, es inj". No dice eso. Ah, sí dice que tienes que avisar, pero es como si: "Ah, oye, te aviso que mañana me van a atropellar, y me voy a ir", ¿no? <laughs>
Okey. Ujú. Okey. <laughs> Okey, okey. Así es, a a así es, pues mientr Así es, así es mientr ay totalmente de acuerdo. Ya ya llegas, cuando ya te atropellaron, te curaste. "Mira, no vine pero esta fue la razón". Así es.
Claro. Y les expliqué, ¿no? Les expliqué la situación: "Oye, pasó esto, y el otro. Y pues, la verdad, no me dio tiempo. Ya cuando me di cuenta, ya era tardísimo, y no avisé". Y dije: "Bueno, mañana presento mi justificante, y aquí está". Pues nada, haz de cuenta que hice lo peor del mundo. Haz de cuenta que fui súper mala. Me metieron a una sesión de Eh, mi supervisora, su jefe, el la jefa de mi jef del jefe, de mi jefa. O sea, eran 4 personas, con título de poder, diciéndome lo mala que yo había sido, por haber faltado, sin avisar.
O órale. Lo lo poco profesional, este
Exactamente Eres poco profesional, eres yo no sé qué esperas de un trabajo flexible, no sé qué es para ti flexibilidad, este, estás pidiendo permisos porque quieres pedir permisos. Es más, yo te los prohíbo. O sea, una locura, así de
A mí se me hace que conseguiste ese justificante. No e realmente, no estabas enferma. Y cul casi, casi.
Casi, ¿no? Este, y, pues, yo salí de ahí, mira es que yo les decía algo, y ellos me decían: "No, no, no. Pero es que has pedido muchos permisos. No, no, no". Y yo salí de ahí, ya me me metí al baño y comencé a llorar, ¿sabes? Porque, híjoles, ya cuando 4 personas están sobre ti, y tú les dices: "Y no, eso no". Y tú les dices Y y ellos te vuelven a decir: "No, eso no". Y, vaya, tu paga, tu trabajo, depende de ellos. Mira, es que yo en otra circunstancia les hubiera dicho: "¿Sabes qué? Aquí está tu compu". Y vámonos, ¿no? Claro, pero no podía. O sea, estaba yo en
Váyanse, y váyanse a la goma. <chuckles> Ya. Ha ha hay veces, que pues sí, eh, pues un uno uno tiene, pues, que pagar, este, cuentas y demás. Y, a veces, se queda Pero oye, eh, volviendo ahí, e e e este, pues, fue una muy mala experiencia, la la que tú comentas ahí. Y fue injusta y agresiva. Pero, ¿alguna vez, que tú te? Se se te venga a la mente, alguien que realmente, te dijo te dio una crítica constructiva, de de repente, decirte: "Oye, fíjate que, eh, considero que aquí, mm, te está faltando hacer esta cosa. Si tú pusieras atención en esto y esto otro". Entonces, alguien que genuinamente quería tu bien, y esa crítica, o esa llamada de atención, era para que crecieras. Para que fuera hacia arriba. ¿Para que fuera constructiva?
ujú. Sí. Sí, totalmente, mira, yo tenía, en mi antiguo trabajo que, lo adoraba, que ahora me arrepiento tanto de haberlo dejado, em mi mi jefa directa, eh, ella siempre había como en esa empresa había mucha cultura de feedback, y su cultura de feedback de verdad era muy muy objetivo, o sea, para para tú recibir un feedback, tenías que recibirlo de un compañero que trabajara directo contigo
Okey, okey.
de tu jefe de un compañero que no fuera de tu área, pero que tuvieras contacto con él. Y de otra persona, em, podías agregarla y si no, podrías ser tú mismo, porque te pedían que tú te dieras un propio feedback.
Okey, interesante.
Entonces, era un feedback 360, para que todos te pudieran decir qué es lo que veían positivamente en ti ah, porque además, el feedback estaba estructurado como: "¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que podrías mejorar?", o sea, lo bueno, lo que fallaste y cómo lo podrías mejorar, eran las 3 cosas, y eran 5 diferentes áreas. Entonces, estaba supercompleto, se hacía 1 vez cada semestre.
Oh, No, s sue suena bastante completo, eh, cómo lo tenías, este, estructurado.
Sí. Entonces, te digo, había muchísima cultura de feedback y y ella me ayudó mucho, eh, por ejemplo, cuando cuando cambié de puesto, ¿no?, que yo cambié de uno a otro, y ella me fue orientando, y si ella no me ayudaba, o sea, que me lo mostrara, buscaba a alguien y me organizaba una reunión para que me lo enseñaran. Entonces, eh, ella siempre estuvo como, muy pendiente y es algo que yo, recuerdo con mucho cariño de esa empresa, que su feedback era muy, muy objetivo y realmente sí resultaba. Ah, en comparación aquí que su cultura de feedback es
Embon Oye pue Que no pues, que que que que es como tóxico, ¿no? Que pue ahora como dicen, oye, pues, muy bien. Fíjate que, eh, pues, e e e en en ese caso, pues, e e esa sí esas sí son bienvenidas, ¿no?, esas críticas porque te te ayudan a crecer sabiendo, pues, que están vamos aprendiendo, vamos creciendo. Pero oye, ¿tú cómo ves?, ya por último en contextos culturales o laborales donde para no perder la cara es import digo es importante, ¿qué recomendaciones darías para manejar la crítica sin que aparezca sumisión ni agresividad?
Ajá. Ujú. Ujú. Ser firme, decir: "Gracias, agradezco mucho lo que me estás diciendo". Para mí es muy importante. Sin embargo, creo y ahí puedes ahí como contrarrestar: "Y, de mi parte, puedo comprometerme a, cambiar esto, cambiar el otro, pero, no puedo ceder en esto, o no puedo ceder en aquello, pero te lo agradezco, ¿no?". <chuckles> O sea, ser firme, marcar límites, y y ya, o sea, eso es lo que se tiene que hacer, porque si no, eh, estas críticas podrían, ser contraproducentes, pues, para tu persona, ¿no? Te hace sentir mal. Te ves bien.
Ujú. Ujú. Oye, eh, eh, sí, está muy interesante como dices, e e eso de ser firme, o sea, yo estoy dispuesto a colaborar, pero sin sumisión, pero tampoco voy a ser agresivo y me voy a ir a a tu yugular, pero so so soy firme y respetuoso de que, estos son mis límites. Oye, está está bastante bien el consejo, la verdad, este, muy buena plática y muy buenos consejos, y pues, esperamos que nos veamos pronto por acá para seguir charlando. Cuídate mucho, que estés bien.
Tú también, cuídate, hasta luego. Chao, chao.